Oh tentu banget Kak, jadi aku kan sekarang udah beristri ya, kebetulan ya Kak ya. Jadi kadang lumayan sering tuh aku mudik, entah itu ke orang tua istriku atau mungkin ke orang tuaku sendiri di kampung halaman gitu. Dan, eee, itu tuh jadi salah satu, eee, playlist yang selalu ada di HP-ku Kak, Bondan Prakoso& Fade2Black. Jadi kalau misalnya nih lagi di mobil, eee, aku kadang sering juga tuh, jadi dari perjalanan berangkat sampai pulang tuh, itu Bondan Pra apa, Bondan Fade2Black terus isinya tuh, eee, aku nggak ada nggak ada bosen ya soalnya Kak dari aku sendiri dan kebetulan emang istri juga memahami gitu lah kalau emang itu udah udah bener-bener kesukaanku. Jadi, eee, kalau misalnya ap aku dengerin lagu sepanjang itu dan apa, sebanyak itu kayak dia mungkin, eee, agak-agak bosen juga, tapi karena udah paham ya akhirnya dibiarin gitu, Kak.
<chuckles> <chuckles> Oke oke. Tapi kan lagu Bondan itu banyak kan tadi yang Kakak bilang. Selain judul itu ada lagi gak yang mungkin jadi inspirasi Kakak gitu, dari mungkin dari liriknya gitu, sampai mungkin relate gitu kehidupan juga?
Betul. Oh. Ada Kak, ada banget. Salah satunya itu judulnya Ya Sudahlah, Kak. Itu malah pernah pernah menemaniku pas di masa kuliah dan aku lagi galau karena, eee, bisa dibilang di di tolak lah cintanya <chuckles> gitu ya Kak ya. <chuckles> Walaupun sebenarnya bukan lagu tentang cinta cinta atau penderitaan, tapi relate karena, eee, Ya Sudahlah ini kan bercerita tentang apapun yang kamu inginkan, eee, apapun yang kamu harapkan, ketika emang itu enggak terwujud atau enggak sesuai harapan, ya udahlah gitu, enggak usah dipikir gitu. Nah itu itu kenapa aku relate ya gitu, soalnya aku udah mungkin ya pengen lah gitu punya punya pasangan yang sesuai sama keinginanku, dan ternyata emang itu belum bisa terwujud gitu. Akhirnya aku dengerin itu, ya udahlah gitu, gak apa-apa, biarin aja gitu, gak gak usah terlalu dipikir gitu akhirnya kan.
Oh oke. Oke. <laughs> <chuckles> Iya sih. Bener bener, lagu itu sempet hits juga ya, Kak. Kayak maksudnya itu jadi top song lah waktu zamannya gitu dan aku juga tahu banget tuh lirik dari lagu itu gitu. Nah tadi ngomongin masalah pasangan nih, kalau dari, eee, apa, dari Kakak cara maksudnya itu menemukan istri yang sekarang gitu kan, ada gak sih mungkin lagu yang relate gitu dengan, eee, kehidupan Kakak? E
Betul, betul banget. Iya kan. Iya. Oke.

Oh banyak Kak apalagi kalau yang Peterpan ya Kak ya. Itu tuh, eee, salah satu lagu yang ketika eh, salah satu band yang ketika mau rilis album tuh bener-bener aku tunggu-tunggu gitu Kak itu kan soalnya, awal-awal, eee, muncul atau mungkin ngehits tuh kayaknya pas aku masih zaman SMP ya Kak ya jadi itu masih apa namanya masih di zaman cassette tape gitu Kak atau mungkin VCD ya Kak ya. Nah itu biasanya kalau udah udah rilis album biasanya aku tuh nyari tuh di pasar gitu kan, eee, apa namanya, eee, kaset-kasetnya Peterpan gitu kan dan itu sering banget aku dengerin Kak jadi kalau misalnya, yang paling favorit pas waktu itu tuh kayaknya Mimpi Yang Sempurna deh Kak yang lagunya dari Peterpan, gitu sih.
Oh iya iya. Oh iya iya itu bener sih ya Kak maksudnya Peterpan itu kan dulu sangat hits banget kan bahkan jadi idola cewek-cewek nih sebelum adanya K-pop nih gitu. <chuckles> <laughs> Oke oke nah kalo dari ST12 ada gak Kak? Atau ADA band, eh?
Bener banget Kak. Setuju banget. <chuckles> ST12, ST12 juga banyak Kak bahkan untuk lagu-lagu yang terakhirnya sebelum mereka m mus memutuskan untuk pisah sendiri-sendiri tuh aku masih ngikutin Kak, kayak, eee, yang yang pertama banget aku suka tuh kayak yang Aku Masih Sayang terus, eee, Ada Rasa Yang Tertinggal itu, eee, lumayan sering tuh aku dengerin tuh bahkan untuk yang sekarang-sekarang tuh kayak yang, udah jadi Setiaku itu ST apa yang Charly grup bandnya Charly tuh aku juga masih masih dengerin tuh kayak yang, Asmara gitu lagunya gitu jadi emang itu mungkin cocoknya di situ sih aku Kak jadi seleranya emang dimusik-musik yang kayak gitu, Kak.
Heeh, bener. Wah iya iya. Nah kedengerannya memang sih Kak kayak selera musik Kakak hampir sama kayak aku dulu zaman-zaman SMP tuh, itu juga yang aku dengarkan gitu wah menarik menarik oke deh seru. <laughs> Kayaknya iya ya Kak ya oke deh makasih ya Kak udah ngobrol-ngobrol nanti ketemu lagi.
Oh gitu. <laughs> Oke kita 1 generasi berarti ya Kak ya. <chuckles> Siap. Oke boleh Kak sampai jumpa, Kak.

Aduh kayaknya karena istriku kurang suka yang romantis-romantis kayak gitu ya Kak ya jadi kayak, aku pun kadang geli juga sih kalau lihat kayak gitu jadi, bisa dibilang kayak nggak pernah nggak pernah aku nyanyiin ya nggak aku nggak pernah nyanyi buat istriku gitu Kak. Cuma ini agak, menurutku agak apa namanya, <tsk> agak norak juga sih ya kalau aku bilangnya jadi pas waktu pernikahan itu kan kayak ada homeband gitu kan ada ada aku nyewa musik gitu kan, e pas pernikahanku gitu kan, nyewa pemain musik 1 band gitu. Nah ada 1 ketika, eee, ada 1 momen ketika, aku tuh di di suruh nyanyi gitu diminta nyanyi akhirnya karena aku enggak tahu karena sebenarnya aku kan nggak bisa nyanyi kan aku taunya cuma lagu Bondan Prakoso and Fade2Black akhirnya, aku nyanyi tuh lagu Hidup Berawal Dari Mimpi di pernikahanku gitu jak jadi kayak, sebenarnya nggak nyambung sih cuma ya udahlah, eee, aku bisanya itu ya udah daripada malu-maluin kan, jadi aku nyanyi yang menurutku aku paling pede gitu dan itu Hidup Berawal Dari Mimpi gitu Kak.
Oalah. <laughs> Oke. <chuckles> Betul betul. Oke. Oke. Ya untung sih ya Kak yang dinyanyikan Hidup Berawal Dari Mimpi nggak kebayang kalo yang dinyanyiin Ya Sudahlah mah nanti jadinya, nanti jadinya jadi perang dunia kedua sama istrinya jadinya, nggak jadi tuh.
Oh iya benar Kak. <laughs> Betul jadi seolah-olah kayak aku ngarepin hal yang lain terus dapetnya yang ini gitu ya udah lah nggak apa-apa gitu kan. <laughs>
<laughs> Oke oke wah lucu banget sih itu tapi kan sekarang kan musik itu berubah-ubah ya Kak dari zaman ke zaman nah kalau di zaman sekarang, wa apa sih mungkin lagu-lagu yang bisa relate nih dengan kehidupan Kakak gi
Betul. Oke kalau, itu pertanyaannya agak susah sih Kak kalau buat aku ya, soalnya aku tuh tipe orang yang kalau dengar lagu tuh kayak, udah terjebak gitu di lagu-lagu zaman dulu gitu kayak, kalau dengerin lagu-lagu yang zaman sekarang tuh kayak kurang masuk gitu kayak mungkin kayak contoh, Bernadya, Tiara Andini gitu sebenarnya lagunya bagus-bagus Kak kalau, eee, kalau dipikir kan lagunya bagus-bagus liriknya juga bagus-bagus. Apalagi ada, eee, salah satu penyanyi yang aduh aku oh, Nadin Amizah apa siapa gitu aku lupa. Itu liriknya tuh, kalau aku dengar itu bagus-bagus Kak cuma mungkin emang kurang masuk aja untuk warna musiknya, et eee, aransemennya gitu kayak kurang kurang masuk gitu aja jadi aku masuknya itu masih di lagu-lagu kayak Ungu, terus Ada Band, ST12 gitu gitu Kak jadi lebih ke yang la lagu-lagu atau mungkin grup band zaman dulu gitu Kak. Mungkin ini, yang aku rasakan ketika mungkin aku di rumah gitu aku dengerinnya ST12, Peterpan gitu, bapakku dengerin yang Ebit G ade, terus Bob gitu mungkin Kak. Benar banget aku iya Kak, aku udah ngerasain yang namanya wah kayaknya ini udah udah bukan musik di generasiku, gi jadi udahlah aku nikmatin yang di generasiku aja gitu.
<chuckles> Oh oke, benar benar. Nah. <laughs> Oke. Oke. Nah, iya iya. <laughs> Beda generasi, beda banget ya Kak selera musiknya, oke. Oke nah tadi kan Kakak nyebut kayak ST12, Peterpan, Ungu, gitu kan, nah kalo dari band-band tersebut apa nih lagu favorit Kakak?
Betul.

Oke jadi, eee, ini ini bisa dibilang kayak, eee, memotivasi juga sih lagu ini ya Kak ya untuk, aku bisa lebih semangat lagi dalam mengejar mimpi. Jadi aku, eee, ceritanya ya udah dari dulu mungkin, udah dari zaman kuliah tuh aku kepengen beli mobil gitu Kak. Walaupun, aku mungkin pas waktu itu, eee, belum berpenghasilan gitu kan, karena masih kuliah terus, eee, biaya juga masih ditanggung orang tua gitu, untuk biaya kuliah, biaya ngekos gitu kan. Nah dari situ tuh kayak aku udah mulai, eee, buka-buka tuh kayak di, zaman dulu tuh ada Tokobagus ya Kak ya, namanya, eee, sekarang kayaknya udah nggak ada, Tokobagus tuh kayak jual jual barang-barang bekas, termasuk mobil bekas juga, gitu. Nah aku suka lihat tuh, iya OL kalau sekarang namanya OLX Kak, dulu namanya Tokobagus, gitu. Nah itu tuh, aku sering tuh liatin kayak di bagian mobil bekas gitu aku ngelihat-lihat, "Oh ternyata harga sedan segini ya, har harga SUV segini, wah kayaknya kalo misalnya aku punya duit segini, boleh nih beli yang kayak gini." Gitu. Kayak mikirnya itu kayak, eee, apa namanya, eee, yang yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa lah, yang penting mobil gitu kan, pas pas waktu itu. Jadi, ya sampai ketika aku udah kerja pun masih kayak gitu Kak, yang kerjanya yang masih UMR gitu kan, yang kalau misalnya udah gajian langsung habis biasanya, itu aku, masih masih sampai kayak gitu Kak. Jadi mimpinya itu kayak bener-bener nggak ada habisnya gitu, masih berlanjut terus gitu kan. Wa walaupun sebenarnya kayak mungkin di rekening cuma isinya 200 ribu gitu, tetap masih suka ngeliat-ngeliatin yang kayak, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta kan jauh banget ya Kak ya, dari dari 200 ribu ke 200 juta, gitu kan. Tapi aku ngerasa benar banget Kak, tapi aku ngerasa "nggak ada salahnya lah, berandai-andai dulu, siapa tahu nanti" ternyata, eee, ada jalan, gitu kan. Dan akhirnya setelah mungkin ya, udah kerja sekitar, mu a dulu aku mulai kerja tuh dari dari tahun 2019 ya Kak ya, dan dan di tahun 2025 ini, akhirnya mimpi itu bisa terwujud gitu Kak, jadi aku ngerasa puas banget sih.
Oke. Oke. Oh, kayak OLX gitu ya Kak. Oh gitu, baru tahu. <chuckles> <chuckles> Benar benar. Oke oke. Wah jauh banget, banget. <chuckles> Betul. Wah, keren keren. Berarti sekarang sudah kebeli ya Kak, berarti sedannya gitu?